Emm, yani, ben, ımm, gece uyurken mesela, işte, odak moduna alıyorum. Bu sayede, emm, mesela biri bana mesaj attığı zaman telefonum titremiyor veya, işte, ııı, ses çıkarmıyor veya bir bildirim de gelebilir. Şimdi bir sürü aplikasyon da kullanıyorum. Doğal olarak, hani, hangi aplikasyondan ne bildirim geleceğini gece gece bilemeyeceğim için doğal olarak en iyi çözüm odak moduna almak oluyor. Hani
Hı hı. Süper. Anladım. Hı hı. Hı hı. Odak modundan kastın nedir? Tam olarak açar mısın? Çünkü, eee, odak modu derken mesela belli bir saat sınırlama mı var yoksa bildirimleri mi kapatıp, eee, uykuna odaklanmak için yapılan bir, eee, özellik mi nedir tam olarak?
Hı hı. Eee, odak modu aslında Diyelim ki ben bu arada şey, eee, uyumadan önce de bakarım telefona. O da benim mesela uyumama da yardımcı oluyor. Galiba bende herhâlde şey var. Bu mavi ekrana bakma hastalığı ol oldu artık. Alışkanlığı var herhâlde. Onsuz ne uyuyabiliyorum ne de yataktan çıkabiliyorum <chuckles> maalesef. Emm, <chuckles> sağ ol, sağ ol. Yapacak bir şey yok artık oldu yani. Bunu kabullendim ama hani kendimi kontrol ediyorum. Gerçekten, hani, 5-10 dakikayı geçmiyor yani o, hani, öyle çok, ııı, saatlerce bakmam. Emm, mesela
Tamam. Hı hı. <chuckles> Sorunu var. Evet. Olabilir, evet. Hı hı. Evet. Geçmiş olsun bu arada. Evet. Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Hı hı.
bu telefona bir bakıp yatmadan önce 5 dakika önce sü be be eee, be eee, 5-10 dakika du boyunca odak modu mesela telefon özellikle bu iPhone'larda var böyle aşağı kaydırıyorsun sağ ekranı üstünü mesela orada bir odak modu diye bir şey çıkıyor yani böyle hatta, eee, ay var ay simgesi, işte, geceyi, eee, ni eee, çağrıştırıyor, temsil ediyor. O yüzden mesela ona bastığım an sabaha kadar alarm çalana kadar hiçbir şekilde, eee, bana, işte, ne mesaj ne bir bildirim geldiğinde o bana sesli olarak gelmiyor. Ekranıma düşmüyor yani.
Hı hı. Evet. Hı hı. Tamam. Hı hı. Temsil ediyor. Hı, evet. Hı hı. Hı hı. A! Güzel, çok iyiymiş ya gerçekten yani bu detayı b bilmiyordum. Eee, öğrenmem de iyi oldu bu arada teşekkür ederim. Eee, peki mesela s ııı, öyle bir dünya düşünelim ki, işte, mesela akıllı telefonun olmadığı bir dünya olsun. <laughs> En çok <laughs> en çok neyi özlerdin <chuckles> akıllı telefonların olmadığı bir dünyada?
Hı hı. Evet. Hı hı. Zor olur, zor olurdu. <chuckles>